Ja, du, also e mir fällt es immer total schwer, äh, neue Kontakte zu knüpfen. Ähm, so war sowohl halt, ähm, privat als auch beruflich und im Moment also, ähm, ich bin selbstständig und ich arbeite auch von zu Hause und, äh, die letzten Wochen war's halt, ähm ja, so 'n bisschen ruhiger. Ähm, und dann habe ich gedacht, ähm, ich müsste eigentlich echt mal, ähm, neue berufliche Kontakte knüpfen. Und, ähm, ich bin dann auch, ähm, vor 'n paar Tagen mal auf so 'n Networking-Event gegangen, ähm. D ich das habe ich schon total lange nicht mehr gemacht und da war was ganz in der Nähe und hatte mir dann so vorgenommen: „Okay, ich möchte gerne, ähm, mindestens mit 2 Visitenkarten zurückkommen, ähm, mit Leuten, ähm, wo ich dann halt vielleicht beruflich, ähm, äh, zusammenarbeiten kann oder die vielleicht auch, äh, Hilfe brauchen“, ne? Und das war wieder total frustrierend, weil da war nur, äh, Smalltalk und, ähm, ich bin auch 'n bisschen be schüchtern. Und, äh äh, ja, und dann bin ich wieder total frustriert nach Hause gekommen und habe überlegt: „Okay, wie mache ich das jetzt am besten?“ Ähm, weil irgendwie, denke ich, dieses Net Networking ist fällt mir halt total schwer.
Hm. Okay, ja, verstehe. Also, erst mal sorry für dich, dass das so 'ne schwierige Sache ist für dich und aber auch gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, du stehst auch definitiv überhaupt nicht alleine damit da. Also, gerade der Punkt, Kontakte zu knüpfen und das dann auch noch in 'nem beruflichen Kontext, fällt, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten überhaupt nicht leicht. Du hast anfangs beim Eingang deiner, ähm, Erläuterung gesagt, dass das generell in allen Bereichen ist, hast dann jetzt aber speziell so das berufliche Networking ausformuliert. Könntest du vielleicht, ähm, zur Detaillierung mal 'n bisschen zusammenfassen, was genau es ist, was dich, ähm, so frustriert dann in dem Fall, gerade wenn es darum geht, neue Kontakte aufzubauen generell?
Mhm. Mhm. Ja, klar. Ähm, ja, also ich meine, äh, f wenn man, äh wenn ich jetzt so dran denke, wenn ich mal so auf irgendwelche Networking-Events gehe, ne, ähm, und vor allem, wenn ich alleine gehe, was, äh, bei beruflichen Sachen, äh, d bei beruflichen Events meist der Fall ist, weil da ist schwierig, jemanden zu finden, der dann mitkommt und Zeit hat, ne? Dann ist es m meistens so, ich ra laufe dann in einen Raum voller fremder Menschen, ähm, und, ähm, das ist so 'n bisschen, n ja, abschreckend und, ähm, ja. Und dann stelle ich mich meistens erst mal in 'ne Ecke, ne, und beobachte so 'n bisschen und, ähm, d dann muss man sich erst mal so richtig, ähm, Mut nehmen, sich da irgendwie zu so 'nem Grüppchen zust ähm, zuzustellen und oft kennen die Leute sich schon oder reden über irgendwas nur so Smalltalk, was mich dann überhaupt nicht interessiert, ne? Und ich bin eher so die Person, die dann, äh, eigentlich, ähm äh, mit der mit der du gut reden kannst, wenn mich ja halt, äh, was wirklich interessiert. Und ansonsten sage ich halt nicht viel und ich weiß nicht dann habe ich immer das Gefühl, dass ich vielleicht total als langweilig rüberkomme, ne? Also, die die 1 Kontaktaufnahme ist so meist am schwierigsten, ne, dass man, äh, mal jemand, äh, trifft, mit dem man so auf einer Wellenlänge ist, dass man halt merkt: „Okay, da kann ich jetzt mal wirklich mitreden und, ähm, äh, das könnte vielleicht auch 'n bisschen weitergehen.“ Ich weiß nicht ob ähm, ob das jetzt so Sinn macht.
Mhm. Mhm. Mhm. Das macht total Sinn, ja. Ich kann's mir wirklich bildlich vorstellen, was du da beschreibst. Auch gerade diese Situation, wenn du sagst, 'n ganz wichtiger Punkt, scheint ja auch für zu sein, dass du irgendwie dich sehr auf dich, äh, allein gestellt fühlst, wenn du schon, ähm, sagst, der Gedanke irgendwie an diese Face-to-Face-Veranstaltung nenne ich sie jetzt mal, also wirklich mit den Menschen in einem Raum zu sein dass dich das schon so 'n bisschen abschreckt und dann sagst du musst quasi wirst du ins kalte Wasser geworfen, gehst drauf los und musst dann irgendwie einfach Leute ansprechen. Ähm, wie würdest du das denn im Vergleich mit anders georteten Kontaktaufnahmen sehen? Du hast ja anfangs, wenn ich mich, ähm, richtig erinnere, auch gesagt, dass es generell nicht so dein Ding wäre, da jetzt neue Kontakte zu knüpfen, aber fällt dir das in privaten Bereichen, seien's jetzt, ähm, Geburtstage oder ähnliche Veranstaltungen mit Freunden kommst du da leichter ins Gespräch oder bist du da auch eher so, dass du bei dir in deinem Grüppchen bleibst?
Also, ähm, ich tendiere eher dazu, in meinem Grüppchen zu bleiben. Aber, ähm, wenn em aber es ist halt so, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf 'ner Geburtstagsfeier geht, dann sind ja meistens schon 'n paar Leute da, die man kennt, ne? Und das hilft schon mal sehr, weil man sich dann erst mal dazustellen kann und, ähm, da da ist dann halt dieses Fremdsein, das ist dann praktisch schon mal weg, ne. Und dann ist das auch halt immer wieder lockerer, dann kommt mal die Person dazu und jemand erkennt der der sagt dann, okay, hier, ähm der weiß vielleicht, dass man 'n gemeinsames Hobby hat und er sagt dann: „Hey, kö hast du schon mal mit dem gesprochen“, ne? Also, da fällt's mir dann leichter, ne? Und dann merke ich dann auch recht schnell, ähm äh, mit wem ich da halt gut reden kann oder weiterreden möchte und mit wem nicht, ne? Ähm
Mhm. Okay, spannend, ja. Ich glaube, du du erwähnst da einen super wichtigen Punkt, dass du so 'n bisschen, ähm, vielleicht Sicherheit und Back-up brauchst und dann eigentlich relativ gut in Kontaktaufnahmen reinkommen kannst. Wenn du sagst, du willst gerade networken und das ist grad etwas, was dich schon auch beschäftigt und was du machen möchtest, finde ich auch erst mal wirklich, ähm, super positiv und lobend zu erwähnen, dass du einmal gesagt hast, ich möchte da 'n bisschen was an der Situation ändern, weil sie mir so nicht gefällt und vor allem auch, dass du trotz der Abneigung oder beziehungsweise den ähm, den Komplikationen, die solche Events für dich mitbringen, es probierst und auch hingehst. Also, dafür erst mal schon mal Respekt, richtig gut, dass du das machst. Ähm, hast du denn überlegt also gibt's eventuell die Möglichkeit, dass du dich vielleicht vorher schon mit Leuten zusammenschließt, entweder aus deinem Umfeld oder eventuell auch über Online-Communities, dass man gemeinsam auf solche Events geht?
Ja, äh. Ja. Ja, danke. Ja, ich meine, äh, s wenn das so private Events sind, dann ist das einfacher. Weil da habe ich auch, ähm, äh also ich gehe manchmal zu so Meet-ups und, äh, das war natürlich am Anfang auch schwer, als ich erste Mal gegangen bin und noch ge niemanden kannte, aber da kenne ich da habe ich inzwischen so meine Leute und auch jemand äh, 'ne Freundin von mir, die wohnt nicht allzu weit weg, wo wir dann zusammen fahren, ne? Das macht dann auch natürlich Spaß, ne? Ähm ähm, da ist es einfacher, ne, ähm, Leute mitzunehmen. Aber wenn's jetzt halt um berufliche Kontakte geht, da ist es, äh, schwierig, weil, ähm, die meisten meiner Freunde, die machen also jeder macht ja irgendwas anderes, ne? Und, ähm, dann jemand zu finden, der sich dann echt, äh, die Zeit nehmen würde, da mit auf 'n Event zu gehen, das praktisch i ihm s s selbst gar nichts bringt, ne? Ähm, da ist es schon da bin ich schon eher auf mich gestellt, ne? Und wie gesagt, ne, als ich jetzt, äh, die Tage da zurückgekommen bin, da habe ich halt gedacht: „Okay, jetzt hast du wie v wie v wie v wieder Zeit, Energie da reingesteckt und es ist nichts bei rausge ge gekommen, ne? Und, ähm, ja, äh, solltest das überhaupt noch mal“ Also, ich habe da schon gar keine Lust mehr, da noch mal hinzugehen, ne?
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja, verstehe ich total, was du da meinst. Also, du erwähnst jetzt irgendwie grad auch in 2 verschiedenen Formen so 'ne Art Aufwand-Nutzen, dass du auch einmal sagst, zum Beispiel ist es schwieriger für dich, Freunde, ähm, aus 'nem anderen Feld davon zu überzeugen, gemeinsam mit dir da hinzugehen, weil die ja selber nichts davon hätten und jetzt auch grade, dass du da Energie und Zeit investierst und nicht den Nutzen hast, könntest du vielleicht einmal, um das 'n bisschen klarer noch nachvollziehen zu können, ähm, deine Ziele da definieren, was du dir von solchen, äh, Meet-ups und Kontaktaufnahmen da versprichst. Geht's direkt um Geschäftspartner oder um Kollegen oder um Leute, ähm, mit denen du gemeinsam etwas machen kannst? Oder geht's dir einfach nur generell erst mal darum, 'n grobes Interessen-Network aufzubauen?
Mhm. Genau. Also, wenn ich, ähm auf der beruflichen Ebe Ebene, da geht's mir konkret darum, dass ich praktisch, ähm, mein mein, äh, Business 'n bisschen weiter ausbauen will und halt auch, ähm, äh, Leute suche, mit denen ich zusammenarbeiten will. Also, weil das ist bei mir immer so 'n bisschen unbeständig, ne? Äh, die die ähnliche Sachen machen, ähm, äh, dass man einmal sich auch austauschen kann, wenn man mal Fragen hat, aber ich suche auch eigentlich nach neuen, äh, ähm, Möglichkeiten halt, ähm, neuen Projekten, ne? Und im privaten Bereich, ähm, da habe ich eigentlich schon 'n ganz guten Freundeskreis, ähm, aber da bin ich immer drauf offen, ähm, halt, äh, auch Leute zu treffen, die praktisch so das, ähm wo man gemeine s n s s sich beide total für dieselbe Musik interessiert, ne oder, ähm, äh, beide gerne, ähm, dieselbe Sportart machen, dass man dann auch praktisch, äh, außerhalb der Gruppe dann was, äh, zu zweit mal unternehmen kann. Weil das ist finde ich, eigentlich immer das macht mir am meisten Spaß, ne? Eigentlich mehr mit 1, 2 Leuten was zu unternehmen als mit 'ner ganzen Gruppe.
Mhm. Okay. Okay, das ist total wichtiger und interessanter Punkt, den du da ansprichst. Also, du erklärst total gut, ähm, worum es dir eigentlich geht. Und ich glaube, da steckt vielleicht auch so 'n bisschen der Kern, wo du das Ganze für dich auflockern könntest, und zwar so 'n bisschen den Erfolg, den Gewinndruck für dich da rausnehmen und sagen: „Hey, es geht darum, dass ich jemanden finde, den ich auch wirklich mag oder der mir wirklich was bringt.“ Und das ist nichts, was quasi sofort und schnell passieren muss, sondern da geht's darum, sich da vielleicht peu à peu anzunähern und zu sagen: „Okay, ich bin jetzt vielleicht nicht mit der Anzahl an, äh, Visitenkarten rausgegangen oder ich habe jetzt bei 'nem persönlichen Meet-up vielleicht noch nicht direkt die beste Freundin oder Freund gefunden, mit dem ich dann gemeinsam sportliche Aktivitäten unternehmen kann. Aber ich habe mich angenähert und habe auch schon mal festgestellt: „Okay, wonach suche ich eigentlich nicht?“ Und das ist auch 'n Erfolg, dass man sagen kann: „Okay"
Mhm. Mhm. Ja, danke, dass du's sagst.
Ja, dass man sagt, so: „Ich probiere Dinge und ich finde daraus auch viel genauer heraus, was ich möchte.“ Und dann kannst du vielleicht auch schon viel besser demnächst vorher selektieren, zu welchen Veranstaltungen du gehst und dann Dinge finden, die dir im Vorhinein keine Bauchschmerzen bereiten, wo du dann vielleicht total gelöst und locker in die Situation ein reingehst und dann eventuell auch viel schneller irgendwann die Leute findest, die du kennst. Es ist ja total schwierig, weil's nicht nur von dir abhängt.
Mhm. Ja. Ja, ne, das ist total guter, äh, Gedankenansatz, dass ich einfach mal 'n bisschen umdenke, ähm, damit ich mir weniger Druck mache und, ähm, äh, auch ein bisschen Geduld haben, ne, nicht so viel, äh, Erwartungen haben. Ähm, total klasse. Danke für's Zuhören.
Ja.